Ờ, vậy thì, ờ, ừm, bạn có cái kinh nghiệm nào mình thấy là bây giờ nha, ví dụ như là có mua đồ secondhand hay đồ mới chẳng hạn, thì cái việc mặc cả nó cũng rất là quan trọng á, ờ, thì bạn có cái kinh nghiệm nào về cái vấn đề mặc cả này hông vậy?
Ừm. Mình hổng mặc cả bạn ơi, tại vì sao? Như là mình nói với bạn á, ai mà đăng giá phù hợp mà mình cảm thấy OK thì mình mới hỏi.
Ừm.
Còn mà mình cảm thấy giá hông phù hợp thì mình, ờ, cũng ng kh ngại hỏi lắm, bởi vì họ đã pass đồ rồi, tức là họ đã bán thấp hơn cái giá mà mà họ đã mua vào rồi, cho nên thật ra nếu như mà mình hông ưng thì mình cũng hông có thích lằng nhằng qua lại, mà bản thân mình pass đồ cũng vậy nữa, chắc chắn là mình sẽ pass cái món đồ đó. Ờ, thứ nhất là về giá trị của nó sẽ thấp hơn nhiều so với cái giá trị mà mình mua mới, cái thứ hai là mình thấy đồ còn tốt, mình mới pass chứ hổng có hổng có ai cố tình đi pass đồ bậy bạ hết. Đó, cho nên mình cũng ngại mấy cái chuyện là phải trả giá lắm.
Ừm. Ồ. Ừm. <tsk> Ờ, thì hồi nãy là bạn có chia sẻ là, ờ, bạn có những cái cộng đồng gọi là những cái, ờ, ờ, ph người phụ nữ đồ secondhand, đúng hông? Buôn bán đồ secondhand á thì, à, mình nghĩ là à, đúng rồi, cộng đồng hả? <laughs> Và mấy anh và mấy chị nữa thì, à, bạn thấy trải nghiệm của bạn với cộng đồng này như thế nào vậy?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mấy anh cũng nhiều lắm chứ hông chỉ phụ nữ đâu, ừm. <laughs> Ừ, nhiều lắm. Đa số là tốt nha bạn.